Ừ, như mà không nhất thiết là cứ phải duy trì nó trong tất cả mọi hoàn cảnh, đúng không? Nhất là bây giờ các con các cháu lại càng ngày càng, kiểu, gần với cái hiện đại hơn này, rồi muốn nhanh nhanh chóng chóng hơn các thứ chẳng hạn, hoặc đôi khi bận rộn quá, cho nên là giữ hết được những nghi thức thì cũng hơi khó. Đấy, nhưng mà nếu mà bây giờ nhá, bây giờ như bạn nói là các các cái nghi thức thì bạn thấy là cái nghi thức nào là cái nghi thức mà nên được giữ? Và cái nghi thức ngoài cái nghi thức mà, kiểu, xếp bát đũa như thế ra, thì còn cái nghi thức nào mà bạn nghĩ là có thể, như là, xem xét để cắt giảm, hoặc là cần bổ sung gì không này? Ờ.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi nghe bạn. Ừm. Ờ. Mình ngoài cái đó ra thì mình có thêm một cái nữa, mình nghĩ là sau này cần phải nên thay đổi một tí, đó chính là cái, ờ, cái cách sắp xếp ở trong nhà á bạn, ví dụ như là không cần phải là ông bà là người lớn, là sẽ luôn luôn ngồi ngồi ở trung tâm, ngồi ở đó để nhìn con cháu ăn hoặc là để nhận xét đánh giá con cháu, ờ, hoặc là nhiều khi á bạn có thể thay đổi được mà, đúng hông? Có thể thay đổi chỗ ngồi một xíu chứ không phải là phải cố định một chỗ, bởi vì mình đây nè, mình là người thích thích khám phá, thích, ờ, lâu lâu mình ngồi chỗ này, ờ, khi sau mình ngồi chỗ kia, chứ mình đâu có muốn là ngồi mãi một chỗ như vậy nó bị chán á, nó bị nó bị nhạt nhòa á, nên là ừm, thì ngoài cái xếp bát đũa rồi cái cái ngồi ra á thì mình cảm thấy là tất cả mọi thứ còn lại thì nên duy trì cho các thế hệ sau này. Ờ.
Ừm. Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ừm, cũng hợp lý! Rồi. Ừm, bởi vì nó cũng là nét đẹp văn hóa mà, đúng không? Như tư từ cái việc là mời ông, mời bà, mời mọi người đến mâm cơm này, xong đến cái việc là chờ đầy đủ mọi người ở trong nhà, ngồi lại mới bắt đầu ăn. Thì nó đều là những cái rất là lịch sự và rất là rất là hay, nhỉ? Thì không việc gì mà phải bỏ cả. Ờ, nói chung
Đúng rồi, đúng rồi, mình thấy nó v Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi bạn. Đúng rồi, phải nên lưu truyền chứ, để cho con cháu nó sau này nó còn có cái phép lịch sự tối thiểu với người nhà của mình nè, nó phải biết tôn trọng và kính trọng người lớn chứ. <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Và nó còn gắn kết với lại những cái gì, gọi là, giá trị trước kia của ông bà cho là ông cha để lại, đúng không? Ô kê. Ừm, mình rất là cảm ơn bạn nè, đã dành thời gian chia sẻ về cái những cái nghi thức nho nhỏ trước khi ăn cơm của gia đình bạn nhá. Nó rất là thú vị! Cảm ơn bạn. <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi nè! <laughs> Ừm. Ờ. <laughs> Ừm, mình cũng cảm ơn bạn đã ngồi đây và lắng nghe mình chia sẽ nha! Tạm biệt bạn.
Ô kê, bye bye.